Ah, olha, interessante isso, boa dica.
É. Entendeu? Que aí você tem 2 pratos em 1 ali.
E você É. E você dedica, assim, eh, um dia específico pra cozinhar? Quanto tempo mais ou menos você você leva pra cozinhar tudo isso? Você já parou pra fazer essa conta?
Sim. Ah, é bastante tempo, viu. Eu eu não entendo esse povo que posta on-line, você v pode ver que várias pessoas têm post a respeito de: "Ai, eu fiz meal, meu meal prep da semana em 2 horas", onde gente? Como assim? <chuckles>
<chuckles> Não dá, né? <giggles>
Não, não dá. Eu, tipo, eu tento me organizar dessa forma: 1 dia eu organizo todas as verduras, legumes, porque é o que ocupa mais tempo.
Hum, tá.
Então hoje em dia eu perco um pouquinho menos de tempo, porque eu tenho aquela maquininha que tritura tudo, que fatia, porque senão eu adoro comer cenoura, então eu gosto de cenoura cortada fininha, então tu imagina uma pessoa que corta 2 quilos de ceb cenoura pra comer.
Uhum. Nossa. Nossa, ia levar muito tempo.
Aí cenoura é, cenoura, abobrinha, alho, cebola, vai tudo na máquina. Eu trituro tudo ali.
Ah, aí fac facilita aí o seu tempo. Mas, assim, você gosta você gosta de triturar, tal. Você nunca, hum, pensou de comprar já triturado ou já pronto? Você tem essa opção ou você prefere não?
É, aí fica cortadinho. Uhum.